Oye, ¿cuándo fue que tú aprendiste a ver el fracaso como una oportunidad?
Cuando perdí el trabajo que se suponía que iba a ser el que me iba a dar estabilidad toda mi vida. Em, cuando tenía mis veintes, eh, saliendo de la universidad, eh
Y órale, interesante. Ujú. Sí.
eh, aquí en México hay una empresa paraestatal que se llama Pemex y yo soy del sureste de la República Mexicana y, pues, allá la mayoría de la gente y, eh, tiene una estabilidad o que tenía una estabilidad financiera, siempre trabajaba para esta empresa que se llaman Pemex. Ujú y pues con los contactos y todo eso, yo acabé la carrera, yo estudié en Puebla, estudié comercio internacional, y por insistencia de mi familia, porque yo s quería venirme a vivir a la Ciudad de México, pues para poder as eh
Okey. Para Pemex, okey. Per
aplicar todo lo que había aprendido en la escuela, ¿no?, y hacer algo de mi carrera, eh, pero mi familia empezó: "No, mira, Pemex, te pagan muy bien". Y, eh, sí, regrésate. Y ya sabes, la presión familiar de regresar cerca de ellos. Y le dije: "Bueno, pues, okey". Y el chiste es que, ya sabes, también por palancas entré a Pemex y la verdad fueron años muy difíciles, porque para empezar, pues yo había estudiado una cosa y ahí estaba nada más como administrativa. El trabajo
Así es. Regrésate y así. Totalmente, totalmente. O sea, estabas ejerciendo otra cosa totalmente distinta y, a lo que tú habías estudiado, era totalmente distinto cuando llegaste ahí. Perfecto, ¿y y y qué fue cómo cómo fue? ¿Se fue encaminando? ¿Qué qué fue lo que te pegó primero? O sea, bueno, ¿qué es lo que te hizo cambiar esa perspectiva después de cuánto tiempo duraste ahí en Pemex?
Así es. Ujú. Estuve 4 años, y en esos 4 años, pues, te digo, pura parte administrativa, lo que sí le tengo que agradecer a Pemex es que pude pagar mi maestría, que la hice en administración de empresas, precisamente para que me pudieran dar la planta, porque para eso entré como transitoria, ¿no?, eh, me daban contratos cada 3, cada 6 meses. Entonces, eh, sí hacías, eh, antigüedad y toda esta parte, pero, pues, hasta que no firmabas la planta, pues, no tenías la vida asegurada, como todo el mundo te decía. Y el chiste es que, eh, yo sí estaba frustrada, yo muchas veces regresaba a casa y lloraba y le decía a mi familia: "Es que no no estoy contenta", la verdad es no m no me gustaba, eh, la ciudad, no me gustaba lo que hacía, el calor estaba de los 1000 demonios, empecé a tener sinusitis, rinitis por la humedad y, vaya, como que había muchas cosas en contra, ¿no?
Okey. Lo que hacías ahí, lo Sabes O s o sea, que la la ciudad, el clima, lo que hacías todos a así como lo mencionas, o sea, todo estaba en contra, o sea, nada te agradaba, o sea, porque donde estoy, dijeras tú, bueno, me gusta lo que hago, pero la ciudad no me encanta, o bueno, me gusta la ciudad, la gente con la que convivo, pero no me gusta lo que ahí por lo que comentas, ahora sí que nada nada abonaba a a que estuvieras, pues, bien, por así decirlo.
Exacto. Ujú. Más contenta, por así decirlo, sí.
Más con así es más contenta, dices bien.
En entonces, pero sí me llegaba un buen cheque, me pude comprar mi carro, como te digo, pude pagar la maestría, eh, también otra cosa que le agradezco a Pemex es que aprendí a usar el SAP, que es este ERP que ocupan todas las empresas corporativas, y entonces ahí sí fue una muy buena herramienta, ¿no?, y pasa el tiempo y de rep pasan 4 años, y cuando tenía 4 años empiezan a dar las plantas, y resultó que no me la dieron a mí.
Así es.
Entonces, cuando no m
Óra órale, y y a y a y y a pesar de haber tenido la maestría para tú asegurar esa planta, aún así, ¿te dijeron que no?
Todo. No no me la dieron, eh, no sé qué pasó, que no me la dieron, y cuando pasa eso, regreso otra vez a mi casa y ya habló con mi papá y le digo: "Ya pasaron 4 años, ya, no me estoy haciendo más joven y no estoy contenta, o sea, ¿qué quieres que haga ahí?, ya no me van a dar contratos", eso se lo dije antes de que terminara mi último contrato. Este, le digo: "No no veo por dónde me pudieran dar otro contrato, entonces no entiendo qué estoy haciendo aquí", y digamos que por primera, siempre le hice caso a mis papás en ese sentido, y entonces como que por primera vez me escucharon, sí, como que ya
Ujú.
digamos que me permitieron, porque creo que yo ahí me faltó un poco de, eh, voluntad propia para decirles: "¿Sabes qué?, no, quiero hacer esto y no quiero hacer el otro", pero ya que las cosas estaban tan obvias que yo no iba a obtener la planta, pues ya me dejaron por fin ve venirme a vivir a la Ciudad de México y empezar a buscar trabajo. Pero te voy a ser honesta, cuando vi que a todo el mundo le estaban dando planta, pues se siente horrible. O sea, era como
Sí, pues sentiste, como decir, mira, ¿por qué fulanito, menganito, a él y no a mí?, entonces, y a lo mejor más allá que, si bien es cierto, no no no estabas del todo contenta por estar ahí, más allá del de buen cheque, pues sí sí se puede ver como un fracaso, mira, esta persona sí lo logró y yo no. Y y en ese proceso, este, cuando viste que se te sentiste mal de de ver que otros sí, y tú no, ¿hubo alguien, algún familiar, tu papá quizás, o un mentor, un jefe, que te ayudó a darle la vuelta a este tropiezo, por así decirlo? ¿Qué fue lo que te dijo exactamente?, o, ¿cuál fue ese momento de quiebre que que bueno, o sea, este, esto, mm, en lugar de ese fracaso lo veo como una oportunidad? ¿Có cómo fue ese momento y quién te dijo algo?
Así es. Ujú. Claro. Así es. Ujú. Pues, fui eh, hay había una licenciada que, de hecho, ella había trabajado con mi papá en algún momento en la misma empresa, eh, llegué con ella y le dije: "Pues, ya no me dieron la planta". Y me dijo: "¿No será que este es el momento para que ya empieces a buscar lo que lo que siempre has querido?" Y le dije: "¿Crees?", sí, la verdad es que tenía muy buena relación con ella, era como mm si fuera mi mamá ella, y le di
Órale, interesante. Sí. Interesante como te lo dijo así directo, ¿no?
y, no, aparte era de Tampico, entonces era como muy directa, era un amor, entonces me dijo: "¿No crees que ya es momento?". Y le dije: "Sí, yo creo que sí, yo creo que ahora sí, ya no hay pretexto para que yo me siga quedando aquí". Y en ese momento decidí hablar con mis papás, hablé con ellos y mi papá vivía aquí en la Ciudad de México, entonces, le dije: "A ver, tengo la la ventaja que tú ya estás viviendo allá, déjame, me voy a probar suerte". Y, pues, me vine y poco a poco, porque sí me costó trabajo, eh, empecé a encontrar también por un conecte de mi papá, logré entrar a trabajar a como auditor de la aduana, que fue la primera vez tenía algo que ver con con mi carrera y yo estaba muy contenta.
Okey. Cosas ahí de de de comercio internacional, es de comercio internacional y
Y aduanas, y, eh, pues fue un una buena experiencia. Después de eso, no duré mucho ahí, fueron como 7 meses, eh, voy con una conocida que iba a tener a su bebé y me dijo: "Oye, estoy buscando gente que se quede en mi lugar, ¿no quieres venir?", ella sabía que yo había estudiado lo mismo que ella, y le dije: 'Okey", presenté el examen, pero no me hablaban, pero al mes y medio me habla y me dice: "Oye, pues ya casi me voy, entonces vente", ¿no?, y ese fue mi primer trabajo en el sector privado y ya en mi carrera, por fin, y fue una excelente escuela, era bastante demandante, me pagaban la mitad de lo que ganaba yo en Pemex, pero yo estaba estaba
Sí. Órale, pero estabas contenta, estabas contenta porque estabas haciendo lo l l l lo que tú hacías, bueno, lo que tú quieres hacer. Así así.
Por Exacto, por fin estaba yo haciendo lo que había estudiado durante 5 años, ¿no?, por lo que me había quemado las pestañas. No fue fácil, era era muy talachero, pero fíjate que yo entraba a las 8 de la mañana y yo regresaba a mi casa 8, 9 de la noche y no lo sentía, yo estaba supercontenta.
Órale, pues, óra o sea, no no te casas. Oye, pues, oh está está interesante cómo, a pesar de que ganabas menos y las jornadas extenuantes, tú estabas contenta y no sentías. Pero hoy en día, eh, viendo el tel el el punto de vista de el fracaso como oportunidad, hoy en día, de lo que aprendiste en Pemex, lo que te dijo esta persona de Tampico, después cuando te fuiste y diste en esta en esta trabajo, cuando algo no sale como tú lo esperas y que cualquier persona lo pueda ver co como fracaso, ¿qué haces en concreto para darle esa vuelta y no verlo como fracaso, sino como una oportunidad?
Sí. Ujú. Ajá. Sí. Pues, mira, en mi vida laboral varias veces he tenido que echarme un poquito para atrás. No siempre las cosas salen como uno quiere. Y nunca lo lo que sí aprendí de esa vez es que no importa dar 1 o 2 pasos para atrás. A lo mejor ganar menos, a lo mejor entrar en una posición que sea menor a la que tú tenías antes, no importa no importa, porque es como empezar de nuevo y vuelves a crecer y vuelves a crecer. Y eso me me, fíjate que me volvió a pasar en en el siguiente trabajo. Ya después de ese de la aduana, conseguí un trabajo en una empresa de casinos aquí, y yo hice el departamento de importaciones porque no tenía, yo conseguí agentes aduanales, y y estuve ahí.
Claro. Okey. Igual esa. Oye, Ah, pero, ¿tú lo, tú tú lo creaste desde de cero? ¿Lo lo lo lo lo armaste ahí? Órale.
Sí sí sí sí, porque la, o sea, ellos llevaban las importaciones a través de un tercero, pero les mm, jineteaban mucho el dinero, me hablan y entonces tomo las riendas, y en 7 años estuve trabajando ahí. Cuando, u tu por cosas de que compran otra empresa, nos mueven de oficinas, eh, t ah, toman una decisión de sacarme del área de compras, que era la que tenía más que ver con mi carrera, y me mandan al área fiscal. Cuando me mandan al área ¿mande?
Ya ya ya ahí es. Ya ahí es cuando creas el área, es cuando te mandan, te de mueves el área fiscal, ah, cuando estabas en compras.
No, no, al contrario. Al contrario, cuando me mandan al área fiscal, pues, y ya no había crecimiento para mí, porque yo era compradora. Y ahí de fiscal yo no sabía absolutamente nada y, honestamente, no me gusta el área, es muy complicada. Entonces, hablo con mi jefe y le digo: "¿Sabes qué? Es que me quiero ir, pero me quiero ir bien. O sea, yo no tengo problemas con ustedes, simple y sencillamente, ¿estás de acuerdo que ya no hay para dónde? No me quieren regresar a compras, ¿cómo voy a crecer? Y ya llevo aquí" llevaba en ese entonces 5 años y medio. Le digo: "Pues, tengo que ver por mi futuro, tengo que ver cómo crecer". Sí y este, se tardó como un año en conseguir a la persona que me iba a suplir, pero por fin la consigue y cuando la consigue la preparo y hasta eso me quedé 2 meses e enseñándole. Me voy. Y cuando me voy, eh, dije: "Ay, me voy a tomar mi año sabático". Eh, mm, no lo acabé de tomar porque, pues, la cuenta bancaria iba bajando, ¿no? Aparte, me fui de be de vacaciones a la playa, de vaca andaba yo chacoteando por la república y ujú, y yo nada más veía que la cuenta bajaba, bajaba, bajaba.
Ah. Okey. Claro, claro. Claro, total. Por aquí y por allá andabas. El co e el colchón se hizo cobijita ya eran o sabanitas. <chuckles>
Exacto, ¿no? Ya ya creo que era una mantita chiquitita y empiezo a buscar trabajo y me sale un trabajo, eh, que vino a cumplir todos mis sueños, te lo juro. Eh, me hablan de una farmacéutica para suplir a una coordinadora de importaciones, porque en las farmacéuticas tienen mucho esta parte de que actualizan el ERP, que precisamente era SAP. Entonces, a la persona que que trabaja en el puesto la mandan a hacer esas actualizaciones, pero necesitan una persona que llegue a cubrir. Entonces entro, pero entro como outsourcing, no entro como empleada de la de la empresa. Sí, sin planta otra vez, pero entro. Y otra vez me bajaron un poco en salario el salario. No ganaba yo lo mismo que en mi trabajo anterior.
Sí. Ah, caray. D directo, o sea, eh, okey. Anterior.
Pero tú sabes la experiencia que agarré ahí. O sea, imagínate que de, no sé, 300 ítems que tenía en la, eh, para importar en la de en el casino, aquí
¿En la de, eh, casino? Eh, aquí. ¿Cuant cuánto tenías?
tenía yo mínimo unos 2000 ítems para importar, y mis embarques eran como 1000 a la semana aéreos y unos 50, 60 al mes marítimos. Aparte, era la primera vez que tenía un equipo que trabajaba conmigo, tenía yo 3 personas a mi cargo, más 2 becarios, y, pues, la exposición que te da el nombre de la farmacéutica, porque era un una empresa muy famosa.
Ah, órale. Claro, oye, ya ya llama la ye llama la atención algo algo que e e en e en esta, pues, que que has compartido, ¿no? Tu tu experiencia laboral, cómo empezaste y cómo, viste algunas como cosas como fracaso que que después se hicieron como oportunidad. Comentaste que en esta farmacéutica que que, eh, tienen un ERP, que era el SAP, que fíjate que, eh, lo aprendiste a usar en que algo que tú no quieres hacer, que estuviste 4 años y hasta cierto otro punto, no sé si se puede decir hasta como que odiabas el lugar porque el clima, no estaba haciéndolo en su momento en ese contexto no te gustaba, y fíjate cómo aquello que se pudo ver como fracaso, como s como años te abrió puertas muchos años después en una pues ya como farmacéutica, viendo ese e e ese punto de vista, cómo darle la vuelta, eh, a a un fracaso y verlo como oportunidad, tú sí tuvieras la oportunidad de ser como una mentora para alguien que tiene miedo a fracasar y no se anima, ¿tú qué le dirías a la persona con base a tu experiencia, lo que has vivido, esto que estamos s s que se está platicando? ¿Qué qué qué consejo le darías a esa persona, eh, si es joven, emprendedor? ¿Qué qué es lo que tú le dirías en cuanto al fracaso?
Sí. Ujù. Sí, ajá. En Pemex. Así es. Sí. Sí. Me abrió puertas. Así es. Sí. Ajá. Ujù. Haz lo que tu corazón te diga. No tengas miedo, Y sí tienes que dar un pasito atrás, dalo, no pasa nada. Es una manera de aprender y es muy probable o es casi seguro que a la siguiente vez lo vas a hacer 10 veces mejor y que vas a ir creciendo, vas a ir creciendo, vas a ir creciendo y que puedes llegar a tener, l
Órale.
si es de manera profesional, la vida laboral que tú soñabas. Porque si le luchas, te llega.
Órale órale e e eso está está está muy suave el el que sigas que sigas tu corazón y luchar, no desistir. Eh eh, la verdad, pues eso so so son 2 pilares bastante bastante fuertes. Gracias en verdad este por compartir esto de como tú le diste la vuelta al fracaso y lo volviste una oportunidad en tu carrera laboral. Se te agradece en verdad, que estés bien.
Exacto. Gracias, igualmente. Muy amable.